É, porque lá tem uma faculdade muito boa de moda e é o que ela quer cursar, então ela está, eh eh, realmente interessada em fazer essa faculdade lá.
Que é o que ela quer. Exato. Sim, sim. Então então vocês têm um propósito, então eu acho que e i isso tudo que vocês estão vivendo tem que ser trabalhado em todos, até porque por mais que você fale espanhol e tal, mas assim, é uma mudança cultural, né, eh eh, por por mais que vocês vão para vocês sempre estejam na Espanha a passeio, mas morar é outra coisa. Então
Uhum. É, exatamente, é muito diferente uma viagem, né, que está todo mundo ali
Sim, é outra é outra história, né. Mas vocês têm essa vantagem de ter tempo, porque se você me falasse: "Nossa, o mês que vem eu vou mudar de país", é complicado, né, tantas coisas para resolver aí, tantas coisas para resolver no país que vocês vão, então você tem uma vantagem de ter esse tempo para vocês se adaptarem, ah, a a nova realidade, ah, de repente, ah
Uhum. Sim.
eh, estudar um pouco mais a língua já que seu marido, seu filho e sua filha não falam espanhol, né. Eh, e não estou nem falando do portunhol, né. Ah, tem gente que fala: "Ai eu falo portunhol, né, espanhol com português e" eh, ah, não existe isso, né, é completamente diferente. Então realmente, ah, estudar a língua, se preparar pelo menos para o básico e
Sim. E se vira. Não, realmente. Sim. Para para um trabalho, né, para estudar, para conviver mesmo e até para no futuro, eh, tirar a documentação espanhola e tudo mais, sabendo o que está fazendo ali, né.
I você falou que exatamente. Já que